मैं ना बहुत ज़्यादा ना अंदर से बहुत परेशान हूँ। हालाँकि ना अ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, दूसरों का भरोसा फिर से जीतना मेरे लिए एक चुनौती बन गया क्योंकि हाल ही में ना मुझसे एक गलती होगी थी। और उसका असर ना सिर्फ़ मेरे काम पर पड़ा बल्कि मेरे आस-पास के लोगों पर भी पड़ा और आस-पास के लोगों के भरोसे पर भी पड़ा है। और मैं उस गलती स के बाद ये महसूस कर रही हूँ कि लोगों का जो व्यवहार है वो बदल गया है और कुछ लोग पहले की तरह खुलकर बात नहीं करते और कुछ मुझ पर पहले जितना विश्वास नहीं जता पा रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ के चेहरों पर मैं इतनी निराशा देखती हूँ ना और साफ उनकी जब मैं निराशा देखती हूँ तो मेरी जो आँखें होती हैं वो नीचे हो जाती है क्योंकि मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। और मैं मानती हूँ कि मुझसे कुछ गलती हुई है और मैं उसकी ज़िम्मेदारी भी लेने को तैयार हूँ लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि उस टूटे हुए भरोसे को मैं कैसे दोबारा बनाया जाए। और ज मुझे ऐसा लगता है क्या देखो मुझे ऐसा लगता है कि इंस गलती ना जो होती है वो इंसान से ही होती है। लेकिन इंसान किस बाद अपनी गलती के बाद फिर से दूसरों को विश्वास जीतना बहुत-बहुत मुश्किल काम है। और अ, कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ, लोग उस गलती को ही याद रखेंगे और मैं अब मतलब मैं ये नहीं कहती कि वहाँ मेरी गलती नहीं है, मैं अपने आपको पूरा दोष देने को तैयार हूँ क्योंकि मैं और अ, कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच में टीम के लायक नहीं हूँ और मैंने सब को निराश कर दिया है। तो मैं इस चीज़ में आपसे सुझाव चाहती हूँ कि हाँ, मैंने जब दूसरों का भरोसा तोड़ा है मैं अपनी गलती मानती हूँ लेकिन उसके बाद मुझे अपनी गलती मानने के बाद लेकिन सारों का जो व्यवहार है वो मेरे साथ बदल गया है और वो मुझे वापस लेके आना है। तो आप मुझे कोई सुझाव दीजिए इसपे?
जी। हुँ। उ, जी। जी, बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ आपकी बात और कहीं न कहीं मैं आपकी स्थिति को भी समझ पा रही हूँ, क्योंकि देखिए ऐसा कभी बहुत बार होता है कि कहीं न कहीं अगर आपको इससे कोई गलती हो जाती है ना तो कहीं न कहीं निराशा महसूस होना, कहीं न कहीं सामान्य बात है। तो बिल्कुल देखिए आपको इसमें घबराने की बात नहीं है और अपने आपको डाउन फ़ील करने आने की भी कोई बात नहीं है। ठीक है? तो पहले आप क्या मुझे बता सकते हो कि आपने मतलब किस तरह की गलती की थी और किस तरह से आपके मतलब आपका आपके भरोसे को टूट गया था, मतलब उनका भरोसा आपसे उठ गया था। ऐसा क्या हुआ था? क्या आप और डिटेल में बता सकते हो? जी।
जी। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। हुँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ना एक प्रोजेक्ट टीम का हिस्सा थी और टीम को ना क्लाइंट के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्शन तैयार करना था। तो अ, मतलब मेरी ज़िम्मेदारी थी कि डाटा को अपडेट करना और रिपोर्ट बताना और लास्ट में मुझे उसको समय पर भेजना। तो मैंने अपनी बहुत मेहनत करी लेकिन आखिरी शाम कुछ डाटा जो था वो अ, जो मैंने अपडेट करना था वो कहीं न कहीं मिस हो गया था मेरे से। तो इसके कारण प्रोजेक्शन के दौरान टीम को अ, क्लाइंट के सामने दिक्कत आई और टीम को जल्दी-जल्दी सुधार पर स्थिति सम्भालनी पड़ी उस चीज़ को लेकर। और फिर इस घटना के बाद ना अ, बाकी जो टीम मेंबर्स थे औ वो उन्होंने आपसे बातचीत करनी शुरू कर दिया। कुछ ने कहा कि आप पर काम की ज़िम्मेदारी हम नहीं छोड़ सकते। और और बाकी टीम लीड भी थे वो मुझे मतलब भरोसा नहीं मेरे पे आप दिखा रहे थे। और मुझे ऐसा लगने लगा था कि गलती जो है वो मेरी वज़ह से ही हुई है और अब टीम मेरे पे अब भरोसा करने में भी हिचकेगी। वो मेरे पे बात भरोसा कभी करेगी भी नहीं। और अब मैं ये नहीं समझ पा रही कि मैं टीम का जो भरोसा है वो कैसे उसको जीतू और मैं अपनी गलती को तो सुधार सकती हूँ क्योंकि मैंने उनको अ, ये बोल दिया है कि मैं अपनी ये जो मैंने गलती करी है मैं आज आज के बाद से इस चीज़ का अच्छी तरह ध्यान रखूँगी और जो अगले हफ़्ते हमारी एक और प्रोजेक्शन होनी है उसपे मैं अपना पूरा 100% दे दूँगी। लेकिन आप मुझे इस प एक बारी और भरोसा करके देखो और मैं अ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब टीम मेरे पे भरोसा कर नहीं पाएगी क्योंकि उन्होंने मुझे अ, कोई आगे से मुझे कोई जवाब नहीं मिला इस चीज़ का जैसे मैंने उनको भरोसा दिलाया कि मैं आगे से कभी नहीं करुँगी ऐसा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं मतलब मुझे सामने से कोई ऐसा अच्छा सकारात्मक वे में कोई जवाब नहीं मिला।
हुँ। जी। जी। हुँ। हुँ। अच्छा, बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ आप अभी इस समय क्या महसूस कर रही होंगी, क्योंकि कहीं न कहीं आप असमंजस में हो कि मैं क्या करूँ? तो बिल्कुल, देखिए मैं समझ सकती हूँ और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कि क्या आपने मतलब आपने डायरेक्ट पूरा कोई ओपन कम्युनिकेशन किया था, आपने खुल के बोला था अपने मैनेज़र से या टीम मेंबर से कि एक लास्ट चांस मुझे दिख दीजिए और मैं अच्छा करके दिखाऊँगी? ऐसा कुछ किस्सा है मतलब जिसमें आपने खुल के बताया हो उन्हें? जी।
जी, बिल्कुल मैंने उनको अ, मतलब मैंने उसी समय अपनी गलती मान ली थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने गलती करी है। और कहीं न कहीं वो गलती मेरे से ही हुई थी क्योंकि जब मैं डाटा अपडेट कर रही थी, तो उसमें मैंने अ, अपना मैं साथ-साथ अपने फ़ोन को भी चला रही थी और फ़ोन चलाते-चलाते कुछ जो डाटा की एंट्रीज़ थी वो मेरे से मिस हो गई थी, जो मैं नहीं कर पाई। और उस चीज़ को लेकर फिर मैंने उनको अब जब ये हुआ तो मुझे सबके सामने डाँट पड़ी थी और जो मुझे पता था कि मुझे पड़नी थी, लेकिन ये था कि मैंने अपनी गलती मानी और मैंने उनकी पूरी डाँट सुनी और ना मैंने उनके आगे कोई बहस करी क्योंकि अ, गलती मेरी थी तो मैंने उनको बोला, कि आप मुझे 1 हफ़्ता और दे दो, जो अगले हफ़्ते आपका जो प्रोज़ेक्शन होने वाला है, मैं उसमें 100 पर्सेंट दूँगी अपना और आपको मैं पूरी तरह से बता रही हूँ कि मैं आ आपको आपके लिए कोई नुकसानदायक नहीं होगा और आपके लिए कहीं न कहीं देखना ये एक अ, मतलब खुशी वाली चीज़ ही आपके लिए ले के आऊँगी और मैं इसको बहुत अच्छी तरह से काम करुँगी। लेकिन उन्होंने मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे अब काम नहीं देंगे और वो जो काम है वो बहुत मतलब जिसे कहते हैं कि अ, क्लाइंट्स को लाने का था काम। तो मुझे ये था कि अ अ, उस वजह से क्लाइंट्स चले गए थे तो अब अगले हफ़्ते नए क्लाइंट्स ने आना है। तो उन्होंने बोला कि अब अगर हमने आपको अब ज़िम्मेवारी दे दी ज़िम्मेदारी दे दी, तो अगर आपने फिर ऐसा किया तो आपकी वजह से हम पहले ही 2 क्लाइंट्स को गँवा चुके हैं और अब फिर दोबारा हम नहीं गँवाना चाहते हैं उनको। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब मुझे मतलब ये लग रहा है कि मुझे अब मैं उनका भरोसा नहीं जीत पाऊँगी।
हुँ। जी। हुँ। जी। जी। अच्छा। जी, बिल्कुल, मैं कहीं न कहीं समझ रही हूँ आपकी परिस्थिति को। तो मैं आखिरी चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मतलब जिस टाइम आपने उनसे बोला था, जैसे आपने बताया कि, "मैंने उनसे बोला कि मेरे को एक मौका दीजिए। अगले हफ़्ते में, मैं अच्छा करके दिखाऊँगी।" तो उस समय में उनका रिएक्शन क्या था? क्या उन्होंने कोई जवाब दिया या गुस्सा दिखाया या निराशा थी या शांत थे, कि बाद में बताएँगे? मतलब उस समय उनका क्या रिएक्शन रहा? जी।
जी। हाँ जी। पहले तो वो कुछ बोले नहीं, क्योंकि उनको, मैं मानती हूँ, उनको बहुत निराशा हो रखी थी, क्योंकि उनको मेरे से बहुत उम्मीदें थी इस चीज़ को लेकर। तो अ, मुझे उन्होंने पहले तो बहुत निराशा दिखाई, वो कुछ नहीं बोले, बिल्कुल शांत रहे। लेकिन जब मैंने उनको बार-बार बोला कि, "मुझे जवाब दो, मैं अपना 100% दूँगी अगले हफ़्ते के लिए। आप मुझे एक बारी मौका दे दो।" तब वो बहुत ज़्यादा चिल्ला के और थोड़े से गुस्से से मुझे बोले कि, "अब मैंने आपको कोई काम नहीं देना। आप किसी काम के लायक नहीं हो, आपको हमने काम दे के देख लिया।" तो उस टाइम पे अ, मुझे उनका मुझे पता था, उनका गुस्सा आना सही है, क्योंकि उन्होंने बहुत, जिसे कहते हैं ना, एक अच्छी चीज़ उन्होंने गँवा दी थी, जो अ, और उनको उस चीज़ को लेकर उम्मीदें थी और उनको सबसे ज़्यादा उम्मीद ना, मेरे से थी कि, "ये बहुत अच्छा काम करेगी।" क्योंकि मैंने पहले भी बहुत अच्छे काम किए हैं। तो मुझे सच में ये बात थोड़ी-सी वो लगती है कि मैंने इतने अच्छे काम करे और उसमें एक गलती की वज़ह से मैं उनकी नज़रों में गिर गई और मैं उनकी अब बात नहीं कर पा रही और वो मेरे से बात नहीं कर पा रहे और वो मुझे अ, अगर वो बात करते भी हैं, तो गुस्से से करते हैं। तो मैंने उनको ये बोला कि, "आपको आज तक मैंने एक मौका भी नहीं दिया बोलने का। मैंने हमेशा एक अच्छा काम किया है। लेकिन एक वज़ह एक गलती की वज़ह से क्या आप बाकी अच्छ सारे अच्छे काम को भुला दोगे?" तो उन्होंने बोला कि, "हाँ, जहाँ पे आपने गलती करी है, मैं अब सारे आपके अच्छे कामों को भी भूल जाऊँगा।" तो मुझे थोड़ा-सा हो रहा है कि इस हिसाब से कि मैंने उनका बहुत ज़्यादा भरोसा तोड़ दिया है, क्योंकि वो ऐसे गुस्से वाले हैं ही नहीं हैं। जो मेरे सर हैं, वो बहुत बहुत अच्छे नेचर के हैं और उनका गुस्सा मैंने पहली बार ही ऐसा देखा था और जिससे मुझ जिसके बाद मुझे ये पछतावा हो रहा है कि हाँ, मेरे से सच में बहुत बड़ी गलती हुई है।
जी। अच्छा। हुँ। जी। जी। हुँ। जी, बिल्कुल कहीं न कहीं मैं अब आपकी स्थिति को समझ चुकी हूँ और बिल्कुल मैं इसमें आपको देखिए अगर मैं बोलूँ ना, तो आपको पहले तो मैं यही सुझाव देना चाहूँगी जैसे आपने आपने बताया कि वो उस टाइम पे बहुत गुस्सा हो गए थे जब आपने उन्हें बताया, तो उनका रिएक्शन ना बहुत गुस्से वाला था, बहुत चिल्ला रहे थे वो। तो बिल्कुल जैसे आपने उस समय बोला ना, कि आप देखिए मैंने आपके लिए अच्छे एक हर बार अच्छा किया है बस पहली ही गलती हुई है अभी इसी समय किया तो मुझे लग रहा है कहीं न कहीं आपका जो बोलना था ना, वो गलत लग रहा है। क्योंकि होता है ना कि आप गलत टाइम पे बोल र आप सही चीज़ रहे हो बट आपका समय गलत था बोलने का। तो उस समय आपको नहीं बोलना चाहिए था। कहीं न कहीं देखिए आप उस समय अगर आप उनको शांति से उनको टाइम देते ना, ठीक है, अगर वो चिल्ला रहे थे, डाँट रहे थे तो कहीं न कहीं आपको उस टाइम पे सुन लेना चाहिए शांति से क्योंकि देखिए गलती आपकी है तो शांत भी आपको ही रहना पड़ेगा, सुनना भी आपको ही पड़ेगा। है ना? और फिर जब आपको बाद में टाइ मतलब 1-2 दिन का उन्हें टाइम दीजिए, वो थोड़ा-सा शांत होंगे, समझेंगे फिर कहीं न कहीं वो आपकी भावनाओं को भी समझ पाएँगे कि देखिए आपने जानबूझ के तो गलती की नहीं है। वो धोखे से हो गया तो अब उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, वो भी कुछ नहीं कर सकते बल्कि हम यही कर सकते हैं कि आगे की चीज़ों को अच्छा कर सकें। और जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आगे के लिए भी अभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि मैं आगे ज़रूर अच्छा काम करुँगी। तो देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है और कहीं न कहीं मुझे यही लगता है आप अपने जो भी आपके सर हैं मैनेजर हैं, आप कहीं न कहीं उनको समय दीजिए और उनको जब आपको लगे कि अभी ये थोड़ा इनका दिमाग शांत हो गया है, ये पिछली चीज़ों को थोड़ा-सा नज़रअं भूल चुके हैं, तब आप उनको बोलिए कि, "सर अभी क्या मतलब जो आने वाला है टाइम है इस हफ़्ते, क्या मैं इसमें थोड़ा-सा अपना पार्टिसिपेशन बढ़ा सकूँ या जो भी आ आपका काम है वो मैं अच्छे से कर सकूँ? मैं मानती हूँ कि पिछली बार मेरे से अनजाने में गलती हो गई थी, और मैंने जानबूझ के भी नहीं किया था, तो आप इस बार मुझे मौका दीजिए।" आप उनसे जब धीरे स से और एक बोला जाए सही वक़्त पर बोलोगे ना सही समय पर, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपकी बात को समझेंगे और आपकी बात को तजुर्बा रखते हुए कहीं न कहीं आपको आगे का काम भी देंगे और उनको उनका जो भरोसा पिछले बार जो टूट गया है ना, कहीं न कहीं हल्का-सा थोड़ा-सा बढ़ेगा और जब आप अच्छा काम कोशिश आप यही करिएगा कि बहुत ही अच्छा प्रेज़ेंट करो। जो भी आप रिपोर्ट बनाओ बहुत ही अच्छी बनाओ। कहीं न कहीं उनका जो भरोसा है ना, जो पिछला वो कहीं न कहीं भूल जाएँ, इतना अच्छा आप कर दीजिए काम। क्योंकि होता है ना हम 100 बार करते हैं, अगर एक बार भी गलती हो जाती है तो वो गलती ज़्यादा याद रहती है। ये सही बात है, लेकिन अगर आप उस गलती को सुधारना चाहें ना, तो ये भी आपके ही हाथ में है। कहीं न कहीं आप उसको बेहतर बना सकते हो। तो बिल्कुल आप यही करिए कि अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करिए, जितना आपकी पोटेंशियल है ना, उससे ज़्यादा ही आप अपना काम अच्छे से अच्छा करके दीजिए। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि देखिए आपको मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आपको रियलाइज़ भी हो गया है, कि मैंने जो गलती की है और कहीं न कहीं आप मुझे लग रहा है कि आपकी बातों से कि आप बहुत ज़्यादा सीख भी चुके हो, कि हो सकता है उस टाइम आप फ़ोन चला रहे होगे। जैसे आपने बताया कि मैं फ़ोन चलाते-चलाते मैं थोड़ा-सा एंट्रीज़ मिस हो गई थी मेरे से, तो देखिए कहीं न कहीं आपको रियलाइज़ हुआ ना कि मैंने फ़ोन चलाया इस वज़ह से गलती हुई। तो अगली बार आप सतर्क भी रहोगे, कि आप फ़ोन नहीं चलाइए, आप कुछ अपना ध्यान नहीं भटकाइए। शांति से शांत जगह में बैठ के सारा आप अपना काम करिए। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है आप यही चीज़ बनाइए कि एक साफ-सुथरे एनवायरनमेंट में आप शांति से अकेले बैठ के फुल कंसंट्रेशन के साथ सिर्फ़ आप अपना काम करिएगा, फ़ोन वग़ैरह को थोड़ा-सा साइड में रख दीजिएगा। और दूसरी चीज़ अगर ये म आखिरी चीज़ मैं यही बोलना चाहूँगी देखिए, कहीं न कहीं भरोसा तो टूट जाता है, बट उसके बनाने के लिए ना बहुत-सी चीज़ें होती हैं। आप अपनी गलती को तुरंत स्वीकार करिए। आप कहीं न कहीं ईमानदारी दिखाइए कि और एक्सेप्ट भी करिए कि हाँ, मैंने फ़ोन चलाया इस वजह से हो गई। तो कहीं न कहीं आपकी बात को वो सुनेंगे भी, समझें में घी और उनका भरोसा ज़रूर बढ़ेगा भी, क्योंकि जब आप ईमानदार रहोगे ना सही चीज़ बताओगे, तो कहीं न कहीं इंसान का भरोसा ना तुरंत आपके ऊपर बढ़ जाता है और पहले जैसे ही चीज़ें मुझे लगता है हो जाएँगी अगर आप ये सारे छोटे-छोटे जो स्टेप्स मैंने आपको बताए, अगर आप ये फ़ॉलो करते हो तो। जी, धन्यवाद।
जी, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ। जी। बिल्कुल, हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी। जी, जी। जी। हाँ जी। जी। जी। हुँ। जी। जी। हुँ। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपकी आपने ये जो सुझाव दिए मुझे सच में बहुत अच्छे लगे हैं और मैं आगे से अपने इन चीज़ों को अपनाऊँगी अपने जीवन में और इन चीज़ों का भी ध्यान रखूँगी कहाँ पे मुझे सतर्क रहना है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और उम्मीद है, आप अच्छा बेहतर भरोसा बना पाएँ।